وكمان من ناحية كمان إنّك أنت برضو الناس كُلّها هتبقى فاكرة، يعني أصحابك كُلُّهم هيبقوا فاكرين اليوم ده وهيبقى ذكرى، فلازم أنت بقى يعني تطَلّعه ويبقى آآ يوم بقى يعني ما يتنسيش يعني من وجهة نظرهم يعني، أيوه تمام، عملت إيه بقى؟
امم. بالضبط كده. ام ده حقيقة. بالضبط كده، امم امم. آآ طبعًا بقى يعني قعدت أقول لهم هاعمل إيه طب ومش عارف إيه، قالوا لي هتعرف في اجتماع، عملنا اجتماع فحكوا لي، من أول أول حاجة حكوها لي قالوا لي أنت هتبقى مسؤول إن أنت تجيب حد ي يصمم ال أولّاً تيشيرت بنعمل تيشيرت بقى ليوم التخرُّج و وبنحط عليه حاجة ليها علاقة بالقسم بتاعنا وحاجة بتعبّر عن الكُلّية بتاعتنا وكل الكلام الجميل ده. آه.
امم، حلو. امم. امم. حلو جدًا، ده load كمان زيادة فوق الت التنظيم ات تصميم كمان بقى التيشيرت.
آه. هُم في الأول قالوا لي آه في ال في الأول قالوا لي هتجيب حد يعمل كده، يعني ممكن ت ترَشّح حد مثلًا يعمل كده، وفي نفس الوقت قالوا لي هت هترَشّح برضه حد تاني آآ من دُفعتك يساعدك مثلًا في بقى إن أنتم تصمموا بنرات وتصمموا بوسترات علشان القسم بتاعكم وعلشان طبعًا تبقى متعلّقة آآ وسط ال وسط اليوم يعني.
آه. آه. امم. امم. حلو أوي. ده أنت كده متعدد المواهب. <laughs> أ أيو
ف <laughs> فقُلت لهم تمام ما عنديش مشكلة. آآ آجي بقى أدَوّر على حد، يا جماعة عايزين نصمم، ما فيش حد بيعرف يصمم، يا جماعة عايزين نعمل، ما فيش حد بيعرف يعمل.
آه، اهم. مفيش حد. يا نهار أبيض! بيتنَصّلوا من المسؤولية عايزين يرموها عليك بقى لوحدك. <chuckles>
<laughs> آه بالضبط. فطب إيه أنا أنا طبعًا يعني كان معروف برضه إن أنا عنّي إن أنا باحب الgraphic design وباحب التصاميم وكل الكلام ده
آه. حلو جدًا، آه.
فباتكلم طبعًا بقى مع الناس التانية الم ال اللي مشاركيني في ال الموضوع من باقي الأقسام فباقول لهم ما فيش حد، قالوا لي طب ما تعمله أنت.
امم، في الموضوع أيوه. يا خبر! آه، من هنا جات لك الفكرة بقى.
آه، فقعدت أ

آه، بالضبط كده، قعدت أفكر بقى أعمل إيه طيب؟ أتفرّج على حاجات كانت بتتعمل قبل كده آآ
إمم. آه. آه، أو تشوف مثلًا بقى شُفت مثلًا فيديوهات بقى، مثلًا اتفرّجت على حاجات اللي هي من خلال السوشيال ميديا أ والَّا استشرت مثلًا حد من الناس الخبرة في الحاجات دي عملت إيه؟ آه.
إمم. بالضبط. أ عملت كل حاجة عملت كل حاجة، يعني أنا طبعًا ما عنديش أي خبرة في الموضوع، أ أنا أول حاجة هابدأ بيها وهي المهمة هي تصميم التيشيرت مثلًا، أنا ما عنديش أي خبرة في تصميم ال التيشيرتات ولا عارف بتتعمل إزاي ولا إيه الأدوات ولا أي حاجة يعني، أنا
أيوه. جميل. بالضبط. أكيد طبعًا، آه، اهم.
أنا بس عندي حِسّ كده ص صغنّن فني هم بيقولوا لي إن هو عندك حِسّ فني بس، د هي دي المشكلة، تمام فقعدت بقى أشوف فيديوهات وأسأل ناس، وأسأل الدفعات القديمة كانوا بيعملوا إيه، لحد أما إيه يعني كَوِّنت كده فكرة مبدئية.
لأ حلو، أها، آه. اهم، إمم. حلو جدًا، آه.
وبدأت بقى يعني إن أنا ع عر عملت كذا تصميم تمام، وعرضته لل
أنت اللي عملت التصميم بإيدك والَّا استعنت بحد؟ امم.
آه، خلاص بقى يعني، فاهم؟ ما ما فيش حد ما فيش يا جماعة حد بيعرف يصمِّم ما فيش، حد بيعرف يعمل ما فيش.
ما فيش حد، ما فيش، آه. وفي النهاية أنت اللي عملتُه، اتدبست فيه. <chuckles>
أنا اللي عملتُه وأنا ال عملتُه بقى كله من أوله لآخره، وكمان رُحت صنّعته و وبنفس الكلام ال
آه. حلو جدًا، يعني طبَعته بقى أنت شُفت ورشة مثلًا، بت أو يعني مكان طباعة مثلًا، بيطبعوا على التيشيرتات بيطبعوا إيه بقى، يعني كنت حاطط إيه لوجو إيه على ال على التيشيرت؟
بالضبط آآ، كنت حاطط إحنا بقى زي ما قلت لك قسم ميكانيكا كده، فأنا كنت كنت حاطط في النُصّ زي آآ حاجة حا آه، في في جهاز عندنا كده اللي هو آه في جهاز عندنا اسمه م مشهور جدًا بقى في ميكانيكا، اللي هو ال ال توربينة الرياح أو أو طاحونة الهوا اللي بتولِّد طاقة.
إمم. آه. رسمة حاجة ترمز للكلية يعني، لل للقسم بتاعك، آه. آه.

بالضبط، آه.
آآ، وأنا كنت حريص إن أنا ما ما أورّيش أي حد ال النتيجة بتاعته غير غير عايز أشوفها وهو بيستلمه، عايز أشوف ردّ فعله عايز أشوف reaction وشُّه عامل إزاي بس.
حلو، آه، عايز تشوفه هيبقى مبسوط والَّا لأ، آه بال بالتيشيرت آه.
آه بالضبط، فكانت ردود الأفعال حاجة من ألطف ما يكون، يعني كانت حاجة
حلو جدًا، كانوا مبسوطين.
آه جدًا، جدًا.
طَب طَب قُل لي برضه يعني الجزئية دي برضه مهمة، اللي هي يعني هل بقى ال كان في مثلًا الكُلّية عاملة آآ، budget معيّنة لل آآ، للتيشيرتات دي والَّا أنت كنت بتتصرف بحريتك؟ يعني والَّا في قيود مثلًا؟
امم. آآ، لأ هي الكُلّية إمم، إمم، إمم الكُلّية بتحط قيود بس على يعني هي بتقول لي ورّيني التصميم النهائي، علشان أتأكد إن هو ما فيهوش أي حاجة مخالفة ل لسياسات الكُلّية، أو حاجة مثلًا غير أخلاقية، أو أو حاجة زي كده، بس غير كده، لأ اعمل اللي أنت عايزُه يعني كانوا سامحين لنا ب بالموضوع ده.
على السعر يعني. آه. أكيد، أكيد طبعًا. امم. حلو، فدي كانت مساعداك طبعًا، إن هم فاتحين لك الbudget يعني إن أنت تتصرف ما فيش ميزانية مقفولة بقى، لأ الرقم ده بس اللي تصرفه مش أكتر من كده. آآ، كانوا سايبين لك حرية.
بالضبط، أكيد. آآ لأ، ما هو هو هو إحنا اللي بندفع سعر الحاجات دي، يعني أنا بالِمّ من ال من الطلبة يعني أسعار التيشيرتات لا، لا، مش مدعّمة يعني آآ، هو جزء من الحفلة مدعّم يعني
امم. آه، والله آه يعني <laughs> مش مدعّمة آه، عشان كده كنت آه، كنت عايزة أعرف الجزئية دي، هل الكُلّية يعني مش الكُلّية اللي كانت بتدعّم الحاجات دي؟
ل ال الكُلّية مدعّمة ال الحفلة، مدعّمة جزء كبير جدًا من الحفلة نفسها، ولكن ال ال التيشيرت الشخصي ده لأ، كان م متروك يعني أنت عايز تجيبه، موضوع إختياري أنت عايز تجيبه، أو لأ
امم. الحفلة. آه، آه. امم، طَب والتيشيرت آه، التيشيرت ده يعني ال الزُملا بياخدوه بقى، يعني هو خلاص بقى بقى بتاعهم لأن هم اللي دافعين بقى تمنه، مش كده؟ آه، آه.
إمم. آه، آه خلاص بتاعهم، بالضبط بتاعهم بياخدوه طبعًا بيروّحوا بيه، يعني أنا عايز أقول لِك إن التيشيرت ده أنا عامل له آآ، بتاعي بقى عامل له ركن ركن لوحده كده في الدولاب، ما حدش بيقرّب منه يعني. <laughs> آآ بنقعد طبعًا نمضي بقى لبعضينا عليه، وحاجات زي كده يعني.
امم. <laughs> آه، حلو جدًا، حلو، طب طَب ف أكيد <laughs> طَب في حد بقى حاول يقلِّد الفكرة بتاعتك دي؟ في في دفعات تانية بعد كده؟